Ciao, buon mattina. <clears throat> Scusa, bentrovata. Ciao. Tu
Buongio Buongiorno. Bentrovata a te.
tutto bene?
Tutto bene, tutto bene, grazie. Tu?
Bene, tutto bene, ti ringrazio molto. Senti, ehm volevo chiederti una cosa, cioè come ti senti quando riesci a perdonare qualcuno o te stessa?
Mi fa piacere. Sì. Allora io penso che sia una delle sensazioni più belle, perché è proprio mhmm, lasci andare, ti senti libera, uhm, diciamo chiudi con il passato.
Tendenzialme <clears throat> Mh. Sì. Eh, qu quello che avrei detto esattamente io. Perdonare dà un'idea di di libertà comunque, di lasciar perdere un peso, giusto?
Esatto. Perché poi, uhm, è com appunto puoi chiudere tranquillamente in serenità, no, il passato, le cose pa uhm, successe. Invece io vedo molte persone, no, che provano ad andare avanti, però ecco quando poi tu non ti perdoni o non perdoni gli altri, il passato continua a tornare, continua a far male, no, e quindi, mhmm
Sì. Sì, sì, s Mh. Sì. Certo, peso del passato vada in qualche modo, ehm, risolto, cioè altrimenti qu quello che non risolvi del passato, credo che rimanga comunque sempre lì, quindi quello è il difficile. Ti volevo chiedere, ma, ehm, tu riesci sempre a perdonare? Sei sempre riuscita?
Affrontato. Esatto. Esatto.